É, foi ótimo me e e aí, eh, começa aí, viemos pra cá, mas nem tudo é flores, né, como tudo, né, não é tudo fácil. É tudo muito difícil, por sinal. Eh, conseguir aluguel, conseguir, eh, a gente já quando chegamos aqui, a gente já levou, eh, já tivemos um problema. Não vou nem falar o, eh, né, lev tivemos um problema já pra alugar e depois problema com isso é sempre al
Hã. Claro, claro. Ah. Burocra aquela burocracia, né, que você não tá acostumado. Sim.
Exatamente. Muita burocracia. Eu achei até que fosse menos assim, que não tivesse tanto em relação ao Brasil, mas tem sim bastante, ainda mais quem é imigrante, né?
Não, eles são bem detalhistas, eles são detalhados nos no negócio de aquele negócio de Social Security de crédito, então é Mas assim, vai, eu só eu tô curioso com uma coisa. Vocês tinham que base que vocês tinham em Orlando, assim, ou na Flórida? Vocês tinham parente, vocês tinham uns amigos que o receberam? Como é que era?
Sim. Isso, isso. Não, e n não, não, não tínhamos. Eh, eu, como eu vinha eu vim pra cá muitas vezes já, assim, acho que eu já vim pra pra cá umas 30 vezes já, assim. Então eu conhecia muito, assim, a região, os lugares e tal. Então eu já não tinha ninguém pra apoiar, né? A a aqui, mas a mi a a a minha cunhada mora em Nova Iorque. Então, eh eh, tinha, assim, alguém próximo, né? Próximo <chuckles> entre hã, é, digamos assim, que entenda de Es de Estados Unidos, né. Ela ela deu umas dicas e tal. Aí conseguimos nos, eh, es nós estamos nos estabilizando. Estabilizar é difícil, né, porque ainda
Sim. Ah. Ah, ok. Ah. É, digamos, né. É. Sim. Perfeito, perfeito. Ah, ainda tá naquela etapa lá de quan quanto tempo que vocês moram aí no então no em Orlando?
É, de Um a 1 ano v-vai que vai fazer.
Ah, não é 1 ano. Então é o 1° ano assim. Então sim.
É no é o 1° ano nosso. É, 1° é mais difícil, né, de de-de hum?
E e que tipo, assim, eh, com relação à à ok, então v hã, ok, vamos lá então você pai e mãe, marido e filho você falou 1 filho?
Uhum. <laughs> 2 filhos eu tenho, 2 filhos.
2 filhos, né? Quem que ficou lá no Brasil de família imediata assim. Qual que é o contato que vocês têm assim, que que ficou no Brasil?
Então, e aí ficou é, ficou. Lá no Brasil, f ficaram meus irmãos